ええ！いろいろな種類が入ってる。もうお魚も1種類じゃなくて、いろんな種類のお魚を入れたっていうことですか？
うん。 そうなんです。もともとなんか、アラセットみたいな感じ、も、いろんなやつが入ってるのがあって、それにプラスして自分が、あ、これも入れよ、これも入れようってって、追加で買ってった感じなんですよね。
はい。 え！アラセットってゆうのは、あの、お鍋の定番なんですかね？
いや、わかんないです。あれはお鍋で使ってもよかったかもしれないで、し、煮物みたいにされる方もいらっしゃったかもしんないし、あの、人それぞぞれだと思うんですけど、結構ですね
はい。 はい r。 はい。 うん、あ、お鍋用とかではなくて、アラセットってゆって、その、もう組み合わせたものが商品として売ってあるようなスーパーだったんですね。
うん。 そうなんです。多分ね、あの、う、鮮魚担当の方がですね、これはブリのアラ、とか、なんとかのアラ、とか、分けんの面倒くさかったんでしょうね。もう、あの、白い、あの、よくあるプラスチックのトレープラスチックあの、発泡スチロールみたいなトレーにめっちゃ山盛りになってて、上から2重でこう、ラップをビッビッってかけてあるようなやつが、あれね、1000円ぐらいで、安！って思って買ったんですよね。
うーん。 うんうん。 <laughs> なるほど。<laughs> ええ、ええ。はい。はい。 うん。 そうなんですね。その、じゃ、アラお魚以外には何か貝類とか、その、海鮮系は、何か入れられたんですか？お魚以外のものは。その、イカ、タコとか、うん。
うんうん。 あの、いちゆ ああ、イカ、タコはなかったすけ、あの、海鮮じゃなくて、えっと、肉鶏肉もも肉とか、あの、ま、ちょっと水炊きと混ざっちゃうなとこもありますけど、もも肉とか入れたり、あと普通に白菜、長ネギ、あと、マロニーちゃん。あの、マロニーちゃん入れてんのはいとこが好きだからなんですけど、マロニーちゃん、あと何だっけ？なんかね、大体そんな感じで、あと、椎茸とかキノコも入れてたのかな？そんな感じですね。
はい。 あ、はいはい。 うん。 ええ。 はい。 あ、はい。はい。 もう、じゃあ、いろいろなものを、その、もう、何鍋って決めずに、も、海鮮あり、お肉あり、もう、野菜もキノコも、もう、好きなものを全て入れる、お鍋のパーティーをされたっていうことですね。
うん。